Ho capito, ho capito. E, invece, volevo chiederti quando hai ricominciato, no, a produrre perché mi hai etto che hai avuto una pausa anche abbastanza lunga, no? Ehm, quando hai ricominciato hai tru c hai d avuto delle difficoltà? Hai avuto un piccolo oppure hai ricominciato proprio perché sentivi che la tua creatività stava un po' diciamo esplodendo?
Sì. Dunque, uhm, ce certo, sempre partendo dal fatto che ancora non non so bene come funzionano nella mia mente questi processi qui creativi, però quando ho reiniziato, semplicemente ho aperto il programma, ho fatto un beat di cui, mhmm, ne sono stato assolutamente molto fiero
<chuckles> Okay. Okay.
e questo questa produzione mi ha dato appunto la spinta di dire: "Okay, mo ne faccio un altro, mo ne faccio un altro", ne ho fatto il terzo, il quarto, il quinto sz senza troppi problemi.
Eh, certo. Sì, sì, sì.
Quindi forse l'automotivazione quando appunto mh, ecco, forse ora che ci penso sono molto sensibile, uhm, auto-suscettibile in quello che faccio, non so. <chuckles>
Sì. Può essere, sicuramente. Beh, gli artisti
Anche anche nella vita reale sono così, eh, cioè sono molto sensibile a al primo primo sbaglio che faccio, mi ritiro, al primo traguardo che raggiungo
Sì, sì, la vivi in modo i la vivi in modo intenso diciamo.
Eh sì, forse un po' troppo emotivo. Dovrei riu dovrei trovare forse l'equilibrio tra l'emotività e la logica nella mia vita. <chuckles>

Puoi immaginare che la creatività serve e, ehm, a volte è nec cioè, è sempre necessaria.
Eccome! Tantissimo, sì. Sì, sì, sì.
Ehm, diciamo che, mhmm, non ho un modo ben definito di superare un blocco creativo. Dipende un po' dalle situazioni, però ho dei piccoli rituali, diciamo, che provo ogni volta ad applicare, ecco.
Mh-mh. Okay e quali sono questi questi rituali?
Dunque a me, mhmm, piace iniziare, comunque, a produrre la mattina. Mhmm, sono un produttore più mattinale che serale.
Sì? Sì?
Quindi appena mi alzo, mhmm, la prima cosa che faccio è farmi una tisana. Per me è molto importante, però forse non te l'aspettavi, ma non una normale tisana
<chuckles> Sì? No, decisamente no! Okay.
<chuckles> una super tisana, una <chuckles> tisana sì, sì, sì.
Ovvero?
Ehm, se vuoi ti dico la ricetta segreta, ma
Ovvero? Eh sì! Sì, sì, sì, dimmela, dim
è molto potente come tisana perché di base ti metto sì, certo, certo. Di base, ci metto queste 3 bustine di zenzero, 2 o 3.
E allora devo saperla. Mh. Sì, mh-mh.
No, a volte meglio 2 che 3.
<giggles>
Però ci metto quasi sempre 3 bustine di, ehm, tè nero o tè verde, che è abbastanza potente.
Okay.